सही बात है, अच्छा ये बताइए कि अ, जैसे होता है ना कि किसी-किसी पे सुबह उठ के एनर्जी महसूस नहीं होती है या फ़िर अ, जो शाम होती है किसी-किसी को उसमें नहीं करना अच्छा लगता है। तो, ये कैसे तय किया जाए कि मतलब किसके लिए सुबह वर्कआउट करना ज़्यादा सही है या फ़िर शाम को?
हाँ। हाँ। जी। देखिए, अब जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि सुबह की मतलब वर्कआउट के अपने फ़ायदे हैं, अब शाम की वर्कआउट के अपने फ़ायदे हैं। तो शाम में ना जैसे दोपहर के बाद ना शरीर का तापमान जो होता है ना, अधिक होता है, है ना? जिससे ना जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं ना अधिक लचीली हो जाती हैं और प्रदर्शन ना बेहतर हो सकता है। और देखिए ना, दिन भर की भोजन के बाद ना आपके शरीर में ना इंटेंस वर्कआउट करने के लिए ना अधिक ऊर्जा होती है। और मतलब उसके बाद ना मतलब ये शक्ति और सहन शक्ति में ना मतलब सुधार के लिए बेहतर हो सकता है, स्ट्रेंथ और लचीलापन आपका बढ़िया हो सकता है, है ना? यही है कि दिन भर के तनाव और शाम की कसरत ना तनाव से राहत दे सकती है, तो वो मतलब इसके अपने फ़ायदे है देखिए। है ना? जी।
हाँ। सही है। बिल्कुल। हाँ। सही है।